A apa ya konsisten, sedikit demi sedikit goals-nya itu adalah tidur secara berkualitas terlebih dahulu daripada, eee, tidur secara lama gitu secara durasi gitu, Kak. Nah, Kakak nanti kira-kira cobain aja ya yang, eee, a mengatur ekspektasi tidur ini, gimana caranya supaya tidurnya tuh gak usah terlalu lama tapi lebih berkualitas gitu, Kak.
Paham. Oke, ngerti. Oke. Oh, ada ya? oke oke, jadi, eee, menginiin dulu ya, ekspektasinya dulu, pokoknya saya oh siap.
Mmm, iya. Bener, tapi juga harus didukung dengan suasana yang, kamar yang nyaman, bersih, kemudian menggunakan lampu yang redup aja, itu akan semakin membuat tidur, Kakak, nanti berkualitas iya, mhm.
Betul. Oh, iya bener nih. Bener bener. Aku tuh memang s eee, karena suka nyesek, Kak, kalau pakai lampu, apa, yang rada remang gitu kan, suka nyesek. Jadi aku selalu nyala, mungkin aku mau nyoba ah, apa pakai lampu yang, apa, remang-remang gitu enggak terlalu ini ya, terlalu menyorot banget gitu ya. Boleh boleh. Jadi
Oh, oke. Iya, lampu tidur aja, Kak, biar nyaman.
Oke oke. Jadi aku relaksasi, satu yang terus atur napas ya kan, ya, Kak. Terus sama ini, eee, untuk tidurnya pakai, eee, namanya apa <tsk> eee, sebelumnya tuh pakai apa tuh, eee, handuk hangat gitu kan kalau nggak bisa mandi. Kompres gitu pas di, terutama di leher juga, Kak, tuh, aku suka kena, apa sih, nggak enaklah kena apa heeh, kena nggak enak. Terus sama lampu dipada di rada redup gitu, Kak, ya. Mau coba tuh, Kak, eh keren banget ininya, eh, eee
Iya. Iya, kompres, heeh. Oh. Oh, iya, mhm. Betul, untuk mengatur iya, untuk mengatur ini ya ekspektasi tidur yang berkualitas gitu. Tapi menurut aku, Kak, kalo misalkan, Kakak, nyerinya udah cukup lama dan dengan saran-saran aku tadi nggak begitu berasa efeknya, ada baiknya sih, eee, Kakak, catat pola nyerinya dulu ya. Biasanya mulai muncul itu jam berapa, kemudian nyerinya itu berjalan berapa lama, bertahan berapa lama gitu, dan biasanya cara-cara simpel yang, Kakak, lakukan dan itu works itu apa, itu, Kakak, catat semuanya, terus bawa ke dokter, Kak. Jadi jadi ini artinya bukan karena, Kakak, lemah ya, tapi karena, eee, tubuh, Kakak, itu butuh bantuan yang lebih f fokus gitu yang lebih tepat sasaran makanya, Kakak, gak apa-apa kalo misalkan ke tenaga medis atau support system, gitu. Dan, Kakak, berhak dapet tidur yang layak kok. Jadi minta, apa ya, second opinion itu tuh, hal yang cukup baik sih, Kak.
Iya oke, siap siap. Betul. Oh, oke. Oke. Oke. Oh, oke. Jadi dulu ya, Kak? Iya. Oh, siap. Oke, paham. Ap Oke, ih, makasih banyak nih, Kak, sarannya benar-benar membuat aku, apa sih namanya, jadi termotivasi nih, Kak, untuk, eee, lebih sehat badan gitu. Lebih, terus kualitas tidur juga. Makasih banyaklah, Kak! Boleh nggak nanti aku kalo ada apa-apa aku call, Kakak, lagi untuk cari
Iya. Iya boleh, Kak, sama-sama! Aku seneng banget bisa dengerin cerita, Kakak, dan keliatannya kedengeran, Kakak, juga udah mulai lega, udah mulai ngerti harus ngapain. Jadi setelah ini beberapa tips dari aku tuh bisa coba di lakuin aja ya, Kak, ya, eee, dan s semoga berhasil deh.
Iya. Iya, lega banget siap. Insya Oke!

Belum, makanya aku mungkin belum a belum punya apa, eee, belum pernah lihat-lihat apa, eee, ya di medsos lah, gitu ya, aku lihat-lihat, kalo ke yang ke situ Kak, gitu. Oh, ada ya, itunya Kak ya?
Oh, oke. Hmm, iya. Iya iya, jadi ada tekanan iya, nanti coba di dicari aja teknik progresif muscle relaxation ya, itu ada beberapa, eee, gerakan-gerakan, eee, rileks mu buat ngerilekin otot ya. Mulai dari kaki sampai kepala, itu tadi gitu, dan jangan lupa menggunakan pernapasan 4, 6 detik tadi, Kak. Nah tapi, kalo kam kalo Kakak itu biasanya, tidurnya kan juga nggak yang terlalu malem ya, tapi biasanya mhm, kalo sebelum mau tidur itu tuh cobain untuk pre-sleep rutin, Kak, yang lembut dan sifatnya tuh, ada tuh, yang, eee, membuat pereda nyeri gitu, kayak misalkan Kakak bisa coba warm compress, eee, dikompres gitu loh, Kak, yang hangat-hangat gitu, mmm, pakai handuk 10 sampai 5 menit di area yang paling sering nyer nyeri, sebelum tidur gitu loh, Kak. Nah mmm, tapi juga jangan langsung pas dikompres itu, jangan langsung dipake buat rebahan, yang misalkan dari posisi kerja nih, duduk, eee, terus tiba-tiba mau rebahan, itu jangan, jadi kasih pakai, eee, transisi dululah. Iya, jadi ada stretching-stretching ringan atau mungkin mandi air hangat, ini juga bisa bantu, Kak. Nah, kira-kira possible nggak Kak, eee, pre-sleep rutin seperti ini?
Siap. Oh, oke. Oke. Mmm, iya, betul. Oh. Oh, ada ya? Oke. Oh, iya iya iya. Betul. Oh, oke ngerti. Oh, betul. Oh, ngerti, paham. Oh, paham. Boleh tuh, kayaknya possible Kak, eee, untuk ma mandi hangat lah ya, itunya ya, atau dikompres ya, mungkin aku sekarang mau ngambil kompresnya dulu, Kak, kalau mandi dulu aku belum berani tuh, Kak.
Iya. Oh iya, nggak papa, Kak, nggak papa, yang penting pakai handuk yang lembut itu, terus nanti pakai air hangat kali ya, di, eee, kompres pelan-pelan, gitu sih.
Iya, betul. Ya. Itu si si airnya dikasih bumbu-bumbu nggak? Maksudnya biar eee, kan aku suka pernah liat pake apa, garam apa gitu heeh, rempah-rempah gitu atau
Rempah-rempah gitu ya? Mmm, seb iya, sebenarnya kalau ada juga boleh, tapi kan, mmm, agak ribet ya, Kak, ya, untuk menentukan makannya apa gitu, belum belanja lagi, kalau nggak ada. Nggak papa pake bener-bener pure air hangat aja. Iya, air hangat aja kemudian dikompres pelan-pelan, dirasain hangatnya seperti apa, gitu, eee, itu kayaknya bisa membantu juga sih, Kak.
Iya, betul. Nah, itu dia, males, iya. Air hangat aja ya? Oh siap. Betul. Eh, mantap mantap. Mmm, mau coba ah, mau coba banget itu, soalnya kan ini enggak jadi ngeganggu banget ke apa, aktivitas ha itu ya, kan aku kerja kerja apa sih namanya, eee, free freelance gitu kan. Nah, yang aku bisa kan cuma diker dikerjain pagi, kalo malam tuh aku memang nggak bisa ngerjain, karena, eee, ya itu, aku perlu butuh tidur yang nye eee, cukuplah, gitu intinya. Nah, itu pas paginya itu, iga badan pada sakit kan, jadi kadang-kadang jadi suka nggak konsen kalau mau kerja gitu kan, Kak, ngeganggu lah pokoknya, intinya. Aku mau cobalah itu, coba ada lagi ada lagi nggak, Kak, yang, eee, ini, yang yang ah, perlu ke dokter nggak sih itu, kalau gitu?
Mmm, betul. Oke. Freelance. Oke. Nah mhm. Betul betul. Mmm, sebenernya, eee, ini sih, Kak